देखिए अ, एक मैं महत्वाकांक्षाएँ मेरी हमेशा से बहुत अत्यधिक रही हैं और मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को सदैव ले चला हूँ और एक अच्छा उससे मैंने मुकाम भी पाया है, मैं काफ़ी चीज़ों में आगे भी बढ़ा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी जो अ, महत्वाकांक्षाएँ हैं वो मेरी व्यवहारिकता के बीच में आ रही हैं और उसके अलावा जो अ, मेरे असली लक्ष्य हैं, उसको बनाने में मदद करने की बजाय मुझे परेशान करने लगी हैं। तो जो मेरी महत्वाकांक्षा हैं उनके चलते कई बार मैं अपनी व्यवहारिकता से दूर हो जाता हूँ और जिन लोगों के प्रति मुझे सहानुभूति या अ, एक कह सकते हैं व्यावहारिक व्यवहार रखना चाहिए, मैं उसके आगे जाके केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को चुनता हूँ। इस चीज़ के परिणाम मुझे निश्चित रूप से देखने को मिल रहे हैं, कई मेरे अपने ऐसे हैं जो अ, मुझसे दूर हो गए हैं और एक तरीके की मानसिकता मुझमें विकसित हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है, कि यदि अति आवश्यक कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी जो एक जीवन के लक्ष्य हैं, जीवन के जो मैंने एक नीति बनाई है उसके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को विशेष ध्यान नहीं देता और उन्हें अ, वो तवज्जो नहीं दे पाता जो मुझे देना चाहिए। तो ये एक अ, समस्या ऐसी मेरे सामने खड़ी है जो मेरे व्यवहारिक रिश्तों में बीच में आ रही है, तो मैं इसलिए उस संबंध में आपसे सलाह लेना चाहता
हुँ। हुँ।
कि मैं कैसे इस चीज़ को सुधारूँ? कि मैं अपनी व्यवहारिकता बनाए रखूँ महत्वाकांक्षाओं के साथ।
हुँ, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थिति भी और देखिए बिल्कुल आप चिंता ना करिए, मुझे आपकी भावनाएँ भी समझ आ रही है अ, देखिए आप जहाँ पे हैं, जिस परिस्थिति में हैं अ, वहाँ पे बहुत लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम बिल्कुल समाधान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किसी भी प्रकार का मैं आपको सुझाव दूँ, ये ज़रूरी हो जाता है ना कि मैं अ, उसके संघटित आपको अच्छी जानकारी भी ले लूँ आपसे, तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपके पास कितना समय है और संसाधन है?
जी। देखिए अ, समय तो मेरे पास उतना निश्चित ही रहता है क्योंकि एक चीज़ ये भी रहती है कि अ, जो मेरा व्यवसाय है उसमें बहुत अत्यधिक समय मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मिलता। लेकिन एक निश्चित समय इतना मिल जाता है कि मैं अपने अ, व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ निभा पाऊँ, ये करने के लिए और संसाधनों की मुझ पे कोई विशेष कमी नहीं है, मतलब पर्याप्त इतना है कि मैं खुशी से रह सकता हूँ, और वो कर सकता हूँ, क्यू अ, और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ही पहुँचा हूँ। तो पर्याप्त संसाधन मेरे पास हैं कि मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ, मिलाप कर सकता हूँ, व्यवहार निभा सकता हूँ, व्यवहार कर सकता हूँ, उन्हें बुला सकता हूँ, उनके घर जा सकता हूँ, कहीं भी उपस्थित हो सकता हूँ। इस तरीके के संसाधन मुझ पे पर्याप्त हैं तो उस एक चीज़ पे अ, मुझे कोई विशेष समस्या नहीं है। जी।
हुँ, जी देखिए मुझे समझ आ रहा है हुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। और मुझे एक और चीज़ आप ये बताइए कि अ, अब तक आपने कौन-कौन से कदम उठाएँ हैं? देखिए कुछ तो कुछ आपने किया ही होगा, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि अब तक आपने कौन-कौन से कदम उठाएँ हैं?
देखिए, अब तक जो मैंने प्रयास किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि अ, मैंने आपको बताया कि मेरा जो एक व्यवसाय है वो कुछ अ, राजनीतिक और अ, मैं कहूँगा उसमें एक राजनीतिक कदम और टर राजनैतिक व्यवहार बनाना और उसके साथ-साथ लगातार संबंध और अ, अपना एक अ, स ग्रुप तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि आप एक समूह के साथ काम करें और लगातार वो समूह आपका मजबूत होता रहे। तो, उस चीज़ के चलते मैंने लगातार प्रयास ये किया है कि मैं अपनी व्यावहारिकता बनाए रखने के लिए और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए, लगातार उन लोगों से मिलता रहता हूँ जो लोग मेरे आवश्यक अ अ, मतलब आवश्यक विशेष रूप से मेरे व्यवा व्यवा व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में काम नहीं आएँगे। लेकिन मेरा ये प्रयास लगातार असफल होता है क्योंकि ये मान लीजिए मैं किसी व्यवहारिक अ, रिश्ते को निभाने जा रहा हूँ, और उसी के बीच में मेरी महत्त्वाकांक्षाओं से संबंधित कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा अ, व्यक्ति है जो व्यवा अ, व्यापारिक रूप से मुझे ज़्यादा अ, लाभ देगा। तो मैं निश्चित ही उस चीज़ को पहले चुनता हूँ और ये करते-करते ये जो एक चुनाव मैं लगातार करता हूँ, उसमें मैं इस चीज़ में हारता जाता हूँ अपनी व्यावहारिकता बनाए रखने के लिए। क्योंकि अ, समय लगभग ये है कि निश्चित ही और व्यावहारिकता और अ, व्यापारिक चीज़ें मतलब जैसा कि मैं अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के संबंध में महत्वाकांक्षाएँ जो मेरी हैं वो व्यापारिक क दृष्टि से ही हैं, तो बनाए रखने में तो मेरे पे पर्याप्त समय नहीं रहता। तो इसलिए ये एक समस्या जाती है, हालाँकि प्रयास मैंने यही किया है कि मैं इन दोनों में संतुलन बनाए रखूँ और मैंने अ, व्यव व्यावहारिकता को तवज्जो ज़्यादा दूँ, उन्हें चुनूँ, लेकिन ये प्रयास मेरा असफल रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने एक कोशिश ये की है कि मैंने अ, उन लोगों को बाँटने का प्रयास किया है कि नहीं इन लोगों पे मुझे कभी नहीं छोड़ना, चाहे उनका कोई व्यक्तिगत कोई अ, कोई कार्यक्रम उनके घर पे हो तो मैं अपनी व्यावहारिकता के चलते उनके यहाँ जाऊँ, उनकी कोई ऐसे अ, कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि उनके संबंधित कोई काम हो और मैं निश्चित रूप से उनका काम करूँ और प्राथमिकता पे करूँ। लेकिन ये जो चन ये जो एक मैंने बँटवारा करने की कोशिश की है, ये जो एक मैंने अ, नियम बनाने की कोशिश की, वो नियम मेरे नहीं बन पा रहे और मेरी अ, जो एक वो रहती है हमेशा प्राथमिकता, वो मेरी महत्वाकांक्षा और मेरी व्यापारिक दृष्टि पे ज़्यादा रहती है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और देखिए ये अ, बहुत व्यावहारिक चीज़ भी है ना, मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप देखिए, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि आप बस अकेले हैं जो इस परिस्थिति में हैं। क्योंकि कई बार देखिए जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, तो हमें एक विचार आने लगता है कि अरे यार, मैं अकेला ही क्यों जूझ रहा हूँ। देखिए वैसी परिस्थिति मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या आप बोल रहे हैं ना ये एकदम मानवीय समस्याएँ हैं, ये काफ़ी सारे लोगों को इस प्रति दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए अ, कि देखिए अभी तक के अ, आपके पूरे अ, सिलसिले में कौन-सी चीज़ें ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपको रोकती है इन चीज़ों में?
जी। जी। देखिए, मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक पूरी चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ, तो जिससे आपको और अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। अ, देखिए, मैं जिस तरीक़े जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अ, वकालत के व्यवसाय में हूँ, इस व्यवसाय में एक चीज़ ये होती है कि अ, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉलिटिकल और अ, राजनीतिक संबंध ज़्यादा हैं, जितने अधिकारियों से आपके संबंध ज़्यादा हैं तो एक, आपका एक अ, बहुत अच्छा एक आप अपना पद बना पाते हैं समाज में। और विशेष रूप से विशेष प्रकार के काम आपसे जुड़ते हैं, विशेष प्रकार के मुवक्किल आपसे जुड़ते हैं, वो आपको विशेष प्रकार का कार्य देते हैं जिससे आप एक क्योंकि क्या होता है, वकालत का एक व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें आप जितने बड़े-बड़े काम जितने जल्दी-जल्दी करते जाते हैं, उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाते हैं और आपकी ख्याति उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मेरा एक प्रयास प्रयास लगातार यही रहता है कि मैं इसमें अ, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए लगातार उन लोगों के अ, जो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हैं या आधिकारिक रूप से सुदृढ़ हैं, ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ूँ और उन्हें अ, एक स वो दिला पाऊँ अ, रिलीफ दिला पाऊँ। परंतु एक समस्या ये जाती है कि जब मैं इस चीज़ में जाता हूँ तो कई ऐसे लोग मुझसे जुड़ते हैं चूँकि मेरा व्यवसाय ऐसा है कि कई व्यवहारिकता में कोई लोग बैसे हैं और वो ना राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, ना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ऐसे लोगों पे कम रहती है इसके अतिरिक्त एक जो समस्या ये जाती है कि अ, मैं अक्सर इन लोगों को जो एक मेरा व्यवहारिक स वो है समूह उसमें जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। परंतु मेरी प्राथमिकता मेरी जो वो है वो मेरी महत्वाकांक्षाओं के तहत रहती है, तो मैं ऐसे लोगों के ख़ुद को घिरा रोकना रखना चाहता हूँ, जो सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं हर तरीक़े से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ताकि मेरा एक अ, जो एक सामाजिक वो है एक अ, चरित्र है वो बहुत ऊँचे स्थान पर है और जो है भी। अब इसके अतिरिक्त जो चीज़ें मुझे रोकती हैं वो यही एक जो फैसले हैं जो मुझे रोकते हैं, कि मुझे चुनाव पड़ता करना होता है कि क्या मैं वह मै व्यवहारिकता की तरफ झुकूँ या मैं अपने अ, जो एक मैं ख़ुद को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहता हूँ, राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से इस ओर झुकूँ। तो जो एक रोकती है वो मैं कहूँगा महत्वपूर्ण रूप से मेरी महत्वाकांक्षाएँ मुझे रोकती हैं, मेरे चुनाव मुझे रोकते हैं और इसके अतिरिक्त एक और चीज़ मुझे रोकती है, चूँकि मेरे व्यवसाय में पैसा अ, पैसा आप पे ठीक-ठाक होता है परंतु समय की आप पे बहुत एक वो चीज़ रहती है कमी। तो हाँ अ, ये जो एक समय का एक अभाव है, ये भी मुझे रोकता है। तो यही एक समस्या है जी।
हम्म। हुँ। हम्म। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, देखिए समझ पा रहा हूँ मैं बिल्कुल, अब मुझे आपकी परिस्थिति और अच्छे से और विवरण से समझ आई है। एक आखिरी चीज़ बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस चीज़ के वजह से, इन चीज़ों के वजह से आपकी अ, रोज़ाना ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ रहा है? आप मानसिक रूप से तनाव महसूस करना या कह लीजिए कि आप घर पे रिश्ते, जो आपके होते हैं उनसे उतने वो क होता है हो जाता है ना काम में चिड़चिड़ापन के वजह से रिश्ते बिगड़ जाना। तो ऐसी कोई अ, परिस्थिति आपके साथ हो रही है क्या?
हुँ। जी। जी, बिल्कुल आपने अ, बिल्कुल ठीक कहा कि यह एक चीज़ मेरे साथ अक्सर होती है कि अ, चूँकि ब कार्यभार ज़्यादा रहता है, लगातार आप किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, तो अक्सर ये होता है कि वो चिड़चिड़ापन मेरा अपने परिवार पे निकल जाता है। परंतु मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँगा कि परिवार उस चीज़ को उस तरह नहीं लेता और इस चीज़ का एक बहुत विशेष कोई एक अ, समस्या नहीं बन खड़ी नहीं होती। परंतु मुझे खुद आत्मग्लानि होती है कि मुझे अपनी जो एक थकान है, अपनी एक जो अ, वो है गुस्सा, वो अपने परिवार पे नहीं निकालना चाहिए था। तो हाँ, ये एक चीज़ मेरे साथ होती है, जो कि मेरे सामने आ के खड़ी होती है। जी।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। अ, देखिए अब मैं बिल्कुल अ, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे सुझाव देने का अ, उसमें देखिए सबसे अ, पहला सुझाव मैं आपको यही दूँगा कि अ, आप ना चीज़ों को एक लक्ष्य की तरह देखिए और जो भी आपका जो लक्ष्य है ना, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब अम, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना तो हम उस चीज़ को अ, एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत मुश्किल लगता है, फिर तनाव आ जाते हैं, फिर कहीं न कहीं प्रोत्साहन कम हो जाता है। लेकिन वही आपके लक्ष्य बड़ा हो सकता है, कदम आपके छोटे-छोटे होने चाहिए, कदम आपके जब छोटे होंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सारे मापनीय हिस्से हैं, ये ऐसे हिस्से हैं जो आप कर पाएँगे। इसके साथ-साथ मैं आपको अ, ये भी सुझाव दूँगा कि आप अ, अपनी जो प्राथमिकता है ना, वो समय और संसाधन के हिसाब से चुनिए, क्यों? क्योंकि अ, जब भी आप प्राथमिकता इनके अलावा किसी चीज़ के वजह से चुनते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में फँस जाएँगे जहाँ पे आपको अ, खुद ना कह लीजिए उतना अ, म अच्छा महसूस नहीं होगा, तनाव आ जाते हैं फिर। वो आपकी प्राथमिकता हमेशा अ, कितना समय है आपके पास और कितने संसाधन हैं आपके पास देखिए, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय भी है, परंतु अ, कहीं न कहीं आपको कुछ-कुछ चीज़ों के अतिरिक्त सोचना भी पड़ता है, अगर आपको आपके आर्थिक संसाधनों के हिसाब से सोचना है, तो उस समय आपको वैसा सोचना पड़ेगा। कहीं न कहीं जीवन का यही सत्य होता है ना? इसके साथ एक और चीज़ मैं अ, ये भी बोलूँगा कि आप ना अपनी अ, जीवन में एक माइलस्टोन बनाइए, आप अ, ऐसे सोचिए कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप काम कर पाएँगे, अगले 2 साल का माइलस्टोन बना लीजिए, 3 साल का बना लीजिए। तो अ, जब आप माइलस्टोन बनाएँगे ना तो आप अगले 50 साल का नहीं सोचेंगे, अगले 10, 20 साल के अपने पूरे करियर की नहीं बात सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगले 5 साल में आप कहाँ होना चाह रहे हैं, उससे क्या लगेगा, आपको आपका लक्ष्य बहुत पास लगने लगेगा और आप उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे। जब आपका 1 माइलस्टोन पूरा हो जाएगा, तब आप अगले के लिए सोच सकते हैं, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ना उम, अपना मानसिक कह लीजिए तनाव को ये एक ठीक करने के लिए कहीं न कहीं मैं आपको कहूँगा कि आपको असफलता अ, को ढंग से लेना सीखना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपको प्रोत्साहन लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको बाहरी रूप से प्रोत्साहन लेना पड़ेगा, या परिवार में आप ऐसा समर्थन पाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, अग अ, मूल्य रूप से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि असफलताएँ आएँगी, परँतु उसको झेलने का आपको ताकत अपने अंदर ढूँढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, ये सारी छोटी-छोटी सुझाव है लेकिन म मेरा मानना ऐसा है कि ये सुझाव आप अपने जीवन में डालेंगे, तो बहुत आगे बढ़ेंगे और मेरी शुभकामनाएंँ भी हैं आपके साथ कि आप बहुत आगे बढ़ें।
जी। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, धन्यवाद आपकी सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है इससे मैं अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदल पाऊँगा, और जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, मैं अवश्य ही पहुँचूँगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।